Certo.
A volte c'è bisogno anche di un professionista a riguardo. Tu cosa ne pensi?
Sì, sì, sì, assolutamente. Ma oddio n penso che vabbè sia un grande supporto, e che chiaramente, mhmm, anche chi pensa di non averne bisogno, secondo me ne avrebbe bisogno, ma perché è diciamo un po', mhmm, il cibo della mente, no, delle emozioni. Però diciamo una cosa che mhmm, su cui in realtà vorrei che si riflettesse, e che magari l'aiuto dei protago dei pre uhm, professionisti, uhm, non è sempre diciamo, uhm, lo strumento giusto, cioè, esatto, cioè voglio dire, secondo me è più un supporto che, ehm, propriamente diciamo, uhm, una soluzione. <tsk> Perché appunto magari per esempi in queste condizioni in cui una persona si ritrova a dover scegliere più opzioni, mhmm, magari una persona che è seguita da un professionista dice: "Okay, ehm, uhm, chiedo a questa persona, così sono sicura che dal punto di vista emotivo, ehm e psicologico, ehm, a a farò la cosa più giusta." È vero è vero però così non impari così non si impara, quindi, uhm, trovo che sia più giusto mettere, ehm, sul tavolino, uhm, le proprie emozioni, le proprie ansie, le proprie problematiche, capire come gestirle, ehm e poi dopo in realtà attuarle in questi momenti di scelta. Poi chiaro bisogna comunque imparare, ehm, ehm, diciamo assorbire, uhm, le cose che magari un professionista ci può dire e insegnare chiaramente. Però ecco, bisogna ma anche sbagliando, comunque bisogna provare, perché se no non non si impara e non si ha nemmeno la soddisfazione e un accrescimento personale, ecco.
A via migliore. Mh-mh. Certo.

Ehm, v cu vado per priorità, esattamente. Vado, diciamo, per la cosa più importante e che so che potrebbe, diciamo, scaricarmi un ehm, un po' di ansia, ecco. Poi, mhmm, c'è anche il rischio comunque del sovraccarico, quindi, ehm, tendo a svagarmi un po' e piano piano, diciamo, cercare di, ehm, appunto, fare tutte le i miei compiti ecco, diciamola così. Ehm
Certo, certo.
<tsk> Eh, sì. <chuckles> E e e
Il segnale, mhmm, di ansia che provi è fisico o mentale?